OK, donc, heu, j'ai un petit problème par rapport à aux routines matinales. J'ai ça fait à peu près, heu, <blows air> 9 mois que je travaille plus.
Mmh. D'accord, ouais.
Hem, j <chuckles> du coup, j'essaye de me remettre un peu dans dans le travail et du coup, de refaire des routines parce que bon, heu, ça commence à être nécessaire, je trouve.
Mmh mh, ouais.
Mais, heu, au final, heu, j'ai un peu de mal, heu, j'ai un peu de mal, heu, à me lever. <chuckles>
Mmh.
J'ai un peu de mal à à me coucher aussi, au final.
D'accord, ouais.
Donc, je je sais pas exactement, heu, comment je pourrais me m'en sortir pour, heu, justement, heu, trouver, heu, des solutions, quoi.
Ouais, OK, je comprends. C'est vrai que ça peut être assez perturbant, bah, surtout quand tu perds, heu, ton job, mine de rien, tu n'as plus des impératifs, heu, de la matinée qui font que ça te fait lever à une à une certaine heure. Donc ça peut être assez déstabilisant. Heu, moi, je voudrais savoir, hem, du coup, le le matin, heu, si tu tu ne parviens pas à te lever c'est que est-ce que tu as envie de te lever ou c'est que peut-être, tu as un petit peu le moral, heu, en berne, heu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, heu, ton réveil est retardé?
Hem, <blows air> ouais je pense pas, je pense que mon réveil est retardé juste parce que, heu, entre guillemets, «j'ai rien à faire».
D'accord, ouais.
Et du coup, comme j'ai rien à faire, bah, je procrastine un peu, en fait. Genre, je reste, heu, je reste sur mon téléphone, heu et comme je me enfin, j'ai pas de choses en particulier à faire, ouais, non, je je reste dans mon lit.
Mmh mh. D'accord. Mais ça ne te rende pas particulièrement, heu, enfin, voilà, ça t ça n'aff ça n'affecte pas particulièrement ton moral, quoi, au final?
Non, non, pas du tout, vraiment, c'est juste que j'ai envie de, heu, retrouver un rythme normal.
D'accord, OK. OK, très bien. Bah, oui, je comprends, heu, c'est vrai que, bah, c'est normal, heu, puis même si jamais tu vas retrouver un emploi, heu, c'est vrai que d'avoir, ouais, déjà repris le rythme, heu, c'est quand même, heu, pas mal et puis, même au niveau de comment tu peux profiter de tes journées. C'est sûr que si tu arrives à avoir des matinées un peu plus productives, heu, bah, c'est pas plus mal, quoi. Hem, et tu me dis, du coup, que tu as rien à faire, heu, bah, spécialement puisque tu n'as pas d'emploi. Est-ce que, heu, tu fais du sport, par hasard, ou une activité comme ça qui pourrait te permettre, justement, de te forcer un peu, entre guillemets, à te lever le matin?
Mmh. Heu, non enfin, je fais pas de sport. Heu, c'est vrai que j'ai peut-être, heu, une une envie de faire, de de m'entraîner sur du dessin ou faire des, heu, faire du faire, enfin, voilà, faire du dessin, du graphisme. Pour, heu, peut-être retrouver essayer de trouver un travail en en télétravail et du coup, heu, pouvoir re reconstruire aussi cette cette routine, quoi.
Ah OK. Mmh. Bien sûr. Ouais, bah, je comprends. Bah, heu, c'est moi, alors, là, moi, c'est un conseil que, voilà, je pourrais te te donner, c'est comme y au final, même si tu as pas de d'emploi pour le moment, tu pourrais essayer de te refaire un emploi du temps qui est un peu plus, heu, strict, heu, avec plus de cadre. C'est mine de rien alors, après, heu, ça serait, heu, énormément une question de motivation, de respecter le, cadre que tu t'imposes, heu, toi-même, mais, heu, si tu veux retrouver entre guillemets une une routine matinale c'est vrai que, l'idéal ce serait d'avoir à faire, heu, des choses, heu, le matin et mine de rien, heu, toi, heu, si tu organises comme ça ta journée, ça va te permettre aussi, peut-être plus facilement, de retrouver un emploi derrière. Est-ce que tu penses que ça serait une solution, heu, qui serait viable pour toi ou que tu souhaiterais faire?
Mmh. Heu, oui. C'est vrai, je pense que ça pourrait être une solution. Il faudrait juste qu'en fait je m j'arrive à me donner des objectifs et j'arrive à, m matérialiser les objectifs
Mmh. Bah, c'est à d
heu, après, oui, je je sais pas comment faire exactement.
OK, c'est-à-dire que là, pour le moment, tu n'as pas trop d'objectifs sur le long terme?
Et heu, ouais, exactement. C'est vraiment, heu, bah, heu, comme j'ai pas, enfin, j'ai pas quitté perdu le travail, c'est juste que je me suis mis une pause dans le travail et et du coup, heu, j'essaie de m j'essaie de trouver un autre travail
Mmh.
et, heu, c'est vrai que, beh, au final, heu, je me suis retrouvé plus à passer des vacances, entre guillemets que, chercher un travail. Hem, hem, comme si, enfin, faire une pause et à faire faire un break, mais c'est vrai que là, heu, du coup, j'ai vraiment besoin de retrouver un un rythme et de s du coup de m'imposer des choses, mais je ne sais pas comment les imposer, quoi.
OK, ouais. D'accord, heu, ouais je comprends bien, c'est sûr que, bah, après, heu, voilà hein, c'est normal de vouloir profiter un petit peu, mine de rien, quand, heu enfin, de la pause tout simplement. C'est agréable hein, heu, mine de rien, d'avoir un peu de de temps tranquillement. Après, heu, là, que tu t'en sois rendu compte et que tu veuilles un peu régler les choses, c'est, ben, tout à ton honneur, c'est déjà, heu, super bien, hem et du coup, au niveau du job que tu veux récupérer et c'est vraiment tu sais ce que tu veux récupérer, et ça te va très bien comme poste? Tu as pas justement pourquoi dans quel but tu as fait cette pause, au niveau de ton emploi alors?
Heu, beh, justement, cette pause je l'ai fait parce que, heu, j'ai j'avais besoin de voir si, vraiment, c'était le l'emploi qui me qui est qui était pour moi, heu, et au final, heu, petit à petit, plus je m'or je m'éloigne de ce travail, plus en fait je me rends compte que ce travail, il était pas adapté pour moi, quoi.
Mmh. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu recherches un emploi similaire maintenant ou alors tu veux t'en écarter?
Ah non, non, je veux absolument m'en écarter, je je ne veux pas t plus je ne veux plus travailler dans dans ce dans cette situa enfin dans ce dans ce genre d'emploi.
D'accord et alors au niveau des q et est-ce que tu sais, du coup, vers quel emploi tu te diriges, alors?
Heu, du coup, j'aimerais plus me diriger vers, heu, vers de bah, du coup, de l'informatique, graphisme tout ça. Ou alors du du ludique, ou tout ce donc tout ce qui est, heu tout ce qui est, heu, jeux de société ou des choses comme ça.
Mmh. OK. OK ouais, je je comprends, d'accord et alors en termes de compétences, où tu en es justement, heu, par rapport aux emplois que tu viserais?
Heu, alors, compétences informatiques, on va dire que je suis sur du du acquis t tout seul. J'ai pas de «diplôme» en entre guillemets et hem et sur du sur le jeu de société, sur le ludique, heu, j'ai quand même pas mal d'expérience, dans de l'animation périscolaire.
OK. OK, très bien.
Donc, heu, effectivement, heu, je pense que ça pourrait ça pourrait m'aider, heu, dans dans cette partie-là.
D'accord, ouais. Je comprends, mais alors, du coup, quand tu me dis: «jeu de société», ça serait vraiment création de de jeux de société, quoi?
Heu, alors, création de jeux de société ou même, heu, même animation, présentation de jeux de société, heu, même si c'est pour faire du pitch, heu, du pitch de, heu, de qu enfin, pour faire commercial, heu, tant que ça reste dans le jeu de société, ouais, ça serait ça serait intéressant, ouais.
OK. Mmh. D'accord, ouais, je comprends et et je juste, je me demande comme ça et tu vois, les les bar à jeux et trucs comme ça? Ça ça t'intéresserait un jeu un job là-dedans?
A alors, tout sauf le bar à jeux. <chuckles>
OK, d'accord. Non, mais voilà, c'était juste, heu, pour comprendre un peu. OK, mais très bien et et du coup, alors, je comprends bien que, bon, tu aimerais bien t se se te diriger vers ces domaines-là et est-ce que tu estimes que tu as quand même des compétences que tu pourrais approfondir, justement et ça, ça te permettrait, entre guillemets, «d'avoir un objectif de compétences précises à acquérir» pour pouvoir, heu, viser, heu, ces, heu, domaines-là spécifiques, ou en tout cas, améliorer tes chances de décrocher un emploi, heu, dans ces domaines?
Ouais. Ouais, OK. Bah, heu, je pense que oui. Ne serait-ce que dans l'informatique, je pense que je je pense que je pourrais chercher et travailler, trouver des mini-formations qui pourraient m'aider.
Mmh mh, OK.
Heu, a après, dans le jeu de société, je suis enfin, on va dire, je suis pas sûr de pouvoir trouver plus, mmh, parce que je ne sais pas où chercher, par rapport aux formations qui sont reliées aux jeux de société.
Ouais, alors, hem, ça, c'est vrai que le une, heu, vraiment je voilà, je je lance un peu la la pierre comme ça. Je suis pas sûr, mais tu pourrais peut-être demander, heu, bah, à chatGPT ou à une IA, heu, peut-être de te t'indiquer justement, peut-être, des des formations s'il en existe. Maintenant, elle fait les recherches sur internet, donc, heu, ça te permettrait peut-être d'avoir de trouver une, heu, voilà, des idées. Peut-être qu'il y a des formations, c'est possible que ça existe et généralement l'IA, c'est assez fort pour chercher ce genre de choses, donc ça, c'est une solution que je pourrais te proposer, heu, si tu le souhaites, ça serait, bah, notamment de, bah, là, de demander, heu, vite fait à chatGPT, sur ce domaine spécifique. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'informatique, du coup, c'est vr dans quoi? Tu voudrais faire du développement web? Du développement?
Mmh. Mmh. Mmh, OK. Heu, d développement web, heu, enfin, développement, ou même, heu, même si c'est du du hardware, heu, travailler sur du hardware ça m'intér ça m'intéresserait aussi, heu, enfin, le mélange des 2, heu, de m hein, juste de du support aussi, ça pourrait être intéressant, ouais.
OK, mmh. Mmh. D'accord, ouais, je je vois et au niveau de capacités en développement tu as q tu as appris quelques langages? Où est-ce que tu en es, ça?
Heu, là, je suis j'ai commencé à apprendre, justement, heu, j'avais commencé à apprendre, heu, bien avant que je fasse ma pause. Mais c'est vrai que, peut-être que je devrais y revenir, en fait. Ça pourrait être intéressant.
Ouais, ben, ça ouais, ça pourrait être un de tes objectifs justement, tu te choisis un langage, heu, type, heu, javascript, par exemple et heu, bah tu essayes de le peaufiner, il y a pas mal de formations qui sont disponibles, heu, en ligne, même gratuitement, pour apprendre à à développer, heu, un minimum. Après tu as des bootcamps aussi, mais bon, les bootcamps, ça coûte quand même une certaine somme. Mais ça peut être financé aussi, heu, par Pôle emploi, donc, heu, mine de rien, si jamais, heu, tu as un conseiller Pôle emploi ou que tu es rattaché au Pôle emploi, tu peux leur demander et eux, c'est possible, heu, qu'ils te financent, heu, ce type de formation donc ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait t'intéresser, non?
Mmh mh. Ouais. Ah! Mmh mh. Oui effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à Pôle emploi, je suis toujours pas inscrit à Pôle emploi. Faudrait peut-être que je m'y mette aussi. Heu, heu, mais, heu, c'est vrai que, peut-être que Pôle emploi, heu, pourrait, heu, m'épauler dans dans tout ça, et ouais.
Mmh. Ouais.
Non mais oui, mmh, effectivement.
D'accord, oui, bah, heu, voilà, bah, alors, c'est ça, hein, moi, il y a différentes en tout cas, pour pouvoir avoir vraiment ta routine matinale, c'est vrai que, là, si tu as ces objectifs en tête, heu, au moins de formation, après, même sur le hardware hein, heu, tu peux par exemple, heu, apprendre un peu plus spécifiquement, j'imagine que tu t'y connais déjà un petit peu, mais bon, il y a tous les sockets et cetera, c'est vrai que ça fait pas mal de données quand même. Ou même, heu, bon, heu, il y a quand même des choses assez techniques qui peuvent être demandées de sur des entretiens de techniciens, heu, c'est vrai que ça, pareil, tu pourrais te faire des petites sessions, heu, d'entraînement, bah, notamment aidé, heu, par ChatGPT aussi, hein, ça c'est vrai que ça aide pas mal. Ou tu y voilà, qui te mette en avant toutes les toutes les spécificités techniques de la machine, à se rappeler, notamment, pour des entretiens, parce que, même si tu veux décrocher un un job de ce type là, c'est à peu près sûr qu'ils vont, voilà, te demander, heu, voilà, à quel point tu connais bien les machines quand même quoi. Donc, heu, ça peut être des objectifs comme ça, qui te permettent, le matin, mine de rien, de te dire: «OK à partir de 9:00, heu, je me lance, heu, sur ce type, heu, de cours et cetera et donc ça, ça pourrait t'aider à voilà, à te le à re retrouver une, heu, une routine matinale plus stable quoi.
Mmh. Ouais il f Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Mouais. Mmh. Oui, effectivement, c'est sûr que maintenant que c'est dit comme ça, heu, ça ça pourrait pas mal m'arranger et me permettre de de refaire cette routine quoi.
Mmh. Très bien. Bah, écoute, heu, je suis ravi d'avoir pu, heu, t'aider en tout cas et moi, j'ai confiance en toi, en tout cas, je suis sûr que tu vas pouvoir, heu, retrouver une, heu, routine, heu, stable, heu, avec des objectifs, heu, comme ça, c'est sûr que ça devrait te t'aider à te lever le matin quoi.
Oui. OK, bah, écoute, heu, je je te remercie pour ces conseils.